うんうん。それ結構あるあるですよね。<chuckles>
だ ああ、やっぱりそうですよね。
うーん、なんか、どっちかに集中してしまうと、どっちかがおろそかになってっていう。うーん、そのバランスってすごく難しいと思うんですけど、それを一度なんか、失敗したなって思うったらことがあるとすれば、今後どういう風に、あの、改善しようとか、そういったものってありますか？
そう。 うーん。 はい。 ああ、なんか、あの、もう道具的な話なんですけど、ちゃんと、こう、固定して、そのまんましておけるような、なんだろうな、あの、うん、う三脚とか、あとネック、なんつの、ネックホルダーっていうんすか、首から下げといて、うふえのとかあったりするんで、そういうのをやっとけば、まあ、カメラ固定したまま自分も見れるかな、なんて思って。はい、ちょっと、今回手持ちだったんで、どうしても。<laughs>
うーん。 ああ。 うん、ふんふん。 ああ。 うん。 うーん。 ああ、なるほど。そ <laughs> その画面を見ながら、そのづぶつを見ながら、なんか、その枠から離れてないかなとか、そういった、そっち側に気になったりとかってして、結局どっちも集中できなかったっていうような、そういったことが失敗談としてあるっていうことなんすね。うん、うん。
う、そうです。 うーん。 うそうですそうです。 あ、はい。 はい。 う、そうです、なんか、もったいなかったなって思います。
確かに、その、三脚とかで、そういった固定して撮れば、その間自分が楽しめるっていうことですもんね。うーん。
はい。 そうですよね。そうなんです。だから、なんか、あの、簡単なクリップみたいなの持ってたんですけど、ん、なんか、それ、やっぱ、く最初だから、あんまりそういうオプションの道具を買うのが躊躇しちゃったんで、次回行く時はがっつり揃えて行こうかなと思います。あ、はい。
うんうんうん。 うんうんうんうん。 <laughs> 確かに。だから、一度そういうことを、なんか、だあの、失敗してることとかがあれば、結構改善して、どんどんそのスキルっていうのが上がっていくと思うんで、ね、なんか、スキルが上がれば、すごくクオリティの高いものができて、すごくね、SNS とかの評価も上がるかもしれないですよね。けっ楽しみですよね。
はい。 はい。 そうですよね。 はい。 うーん。 ね、そうですね。なんか、長くできる趣味だと思うので、頑張ります。
うん。 う はい。あ、今日はとに楽しいお話ありがとうございました。
はい。 はい、こちらこそどうもありがとうございました。